Ừ, mình cũng hơi hơi có một cái s cảm giác đấy, kiểu, nhiều khi mình cũng sợ là nhỡ đâu bạn bè mình nhắn tin nói với mình chuyện gì đấy hoặc là người ta cần mình thì sao, công việc cần mình thì sao ấy. Mà mình lại bỏ điện thoại đi như thế thì không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ? Nhưng mà sau khi mà mình đã bỏ xuống rồi thì mình sau một thời gian thì mình nhận ra là thực ra cũng chả có cái gì gấp gáp đến độ mà cần phải trả lời ngay ấy. Ừm, ừ, đó, ít khi có cái trường hợp gấp gáp lắm, toàn đâu là toàn những cái việc ví dụ mình mấy tiếng sau mình trả lời nó cũng chả có vấn đề gì, ừm, nhà nó cũng chả cháy được, kiểu thế, thế giới nó vẫn hoạt động bình thường. Chứ đôi khi mình cứ lo là, ờ, bạn này nhắn tin cho mình rồi thì khách hàng nhắn tin mình không trả lời, rồi mình sợ là bị người ta trách móc, nhưng mà thực ra người ta có trách gì đâu, ai cũng có cái công việc riêng thôi nên là cũng không cần. Ừ, mình thấy ồ.
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Một cái nhận xét rất là đúng đắn luôn. Vậy thì bây giờ nha, khi mà bạn muốn thư giãn để bạn thay thế cái việc lướt mạng bằng những cái hoạt động gì vậy?
Ờ, đúng rồi. Ờ, khi mà mình không dùng điện thoại nữa thì chắc chắn là mình phải có một cái thói quen tốt hơn để mình thay thế vào chứ, chứ không thì, kiểu, mình ch kiểu, ngứa chân ngứa tay thì mình làm sao mà mình chịu được. Ừ. Thì đấy thì mình cũng đã có thời gian để mà mình đi tập thể dục này. Thế xong mình sẽ đi dạo bộ buổi tối để tránh việc là dùng điện thoại quá nhiều. Ờ, mình, kiểu, tìm kiếm đọc sách, bởi vì là trước đây ấy mình cũng, kiểu, có cái thói quen luôn ấy. Cứ đọc mấy trang là lại điện thoại nó réo réo cái là cầm lên ấy thôi bỏ <chuckles> thế là bây giờ mình đọc sách là chỉ có đọc sách thôi, mình vứt điện thoại thật xa, còn liên quan nữa. Ừ.
Ừm. Chính xác, chính xác. À. Ừm. À, ra vậy.
Cuối cùng thì cũng đọc sách, a, ấy cuối cùng thì cũng tập thể dục rồi, đúng hông? Sau bao nhiêu lần trì hoãn, ngoài ra thì cái việc đọc sách cũng đã được bắt đầu. Vậy thì bạn thấy cái sự khác biệt giữa đọc sách giấy, ờ, cuốn sách truyền thống với lại cái việc đọc sách online ebook ở trên mạng khác gì với nhau? Có phải việc đọc sách trên mạng có làm cho mình dùng điện thoại nhiều hơn hông?
Ừ. <chuckles> Ừm. Ừ, mà đọc sách, ờ, ở trên điện thoại nó làm cho mình trung ấy. Thế là những cái thông nhảy xuống nó cứ hiện làm cho mình bị mất tập trung khi mà mình đọc sách ấy bạn. Thì mình thấy là đọc cái cảm giác cầm quyển sách giấy ấy, cảm giác nó khác ấy, nó rất là thú vị nha, ừ, nó làm mình đam mê hơn cái việc là cầm cái điện thoại đấy.
Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Ừm. Chính xác, cái việc đọc sách, ờ, bình thường truyền thống nó luôn lem lại nhiều cảm xúc nhiều giá trị hơn so với một cái cuốn sách ở trên mạng. Cuốn ebook bây giờ các nhà sản xuất bản họ cũng làm những cái sách online rồi nhưng mà cái việc xem trên điện thoại nó quá nhỏ đi, chữ nó nhỏ xíu cũng làm cho, ưm, mắt nó bị căng ra, đúng hông? Rất là cám ơn bạn đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất thực tế và hữu ích để hạn chế thời gian lãng phí trên mạng nha.
Ừ. Thật ấy. Đúng rồi ấy. Ô kê nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình ngày hôm nay nha. Chào bạn.
Ừm, chào bạn.